जी, नमस्कार। कैसे हैं आप?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
जी, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो मैंने देखा है ना लोग आजकल भी अपनी सेहत पे बहुत कम ध्यान देते हैं। कहीं न कहीं जो है ना, वो अपने काम पर ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है ना, अब फ़िटनेस पे ध्यान देना या सेहत पे ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के जीवन में। और मैं अगर हम दोस्तों के साथ एक्सरसाइज़ वगैरह या कोई भी मतलब बाहर या शारीरिक गतिविधियाँ करते हैं ना उससे जो है ना, काफ़ी ज़्यादा फ़न फ़न भी बढ़ता है और मज़ा भी आता है दोस्तों के साथ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब आपको भी जो है ना, दोस्तों के साथ एक्सरसाइज़ करने में मज़ा आता है?
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल।